Ah bah, non, pas du tout. Parce qu'en fait, heu oh, non, non, ça je je l'ai pas. Non non, heu, non non, j j'étais en colère contre elle parce qu'elle est partie alors qu'elle m'a laissée enfin, tu vois? Donc il y a eu ce côté mais c'est normal dans le deuil dans le deuil, c'est normal, c'est les phases logiques. Oui, oui et j'ai non non, je lui en ai voulu d'être partie et tout, voilà. Mais après, heu, maintenant j'en suis arrivée à un point où, bah, j'ai choisi là je je commence à vivre ma 2e vie, finalement et cette vie qui est la mienne que je choisis et donc avec, heu, bah, heu, avec, heu, heu, une envie de de prendre soin de moi donc heu, heu, s pren ouais, ouais, de vivre pleinement.
Non, OK. Ouais. OK, ah ouais. Mmh. Oui tu as plusieurs phases de deuil, ouais. Mmh. Ouais, une «envie de vivre», entre guillemets. De vivre pour toi et pas pour les au pas pour elle.
Ouais, c'est ça, c'est, heu, faire mes choix pour moi et heu et et et donc, heu, effectivement, heu, pour pour que ma s pour, heu, f f prendre soin de ma santé mentale, heu, bah, déjà, heu, grâce à la naturopathie, heu, j'ai compris beaucoup de choses, heu, dans l'équilibre qu'on qu'on tu vois, heu, heu, qu'on qu'on doit, heu, maintenir, heu, entre, heu, bien manger, bien dormir, avoir une activité physique, s'occuper de son psychisme. Donc le psychisme, moi je m'en occupe notamment en faisant des respirations. Les respirations ça calme beaucoup aussi, heu, heu, l'anxiété ou les moments, heu, tu vois, de de stress. Moi avec ma maladie, je dois ouais, puis avec ma maladie, je dois faire hyper attention au stress. Et ben, tu vois, j'ai pris une décision radicale pour, heu, pour, heu, ne plus être dans un stress permanent, c'est que je je je j'ai décidé de partir de la France et maintenant je vis au Costa Rica.
OK ouais. Mmh mh. Mmh mh. OK. Ouais, envie de se calmer. OK. Ah oui, ouais, c'est c'est a c'est assez loin, ouais. <chuckles>
Tu vois? J'ai choisi heu, ouais, mais en fait, j'ai choisi un pays où il y a beaucoup de de nature, où la nature prime sur tout le reste. Heu, là, je suis au bord de l'océan en plus, donc heu, c'est vert, heu, il y a l'océan. Heu, alors, tu as des coins mont montagneux. Moi, je ne suis pas dans un coin montagneux. Heu, moi, c'est
Mmh mh. OK. Ouais, c'est très montagneux aussi. OK parce que oui, tu as la la cordillère des Andes qui fait tout le long, heu, quasiment tout le long du pays.
Ah non, pas du tout, c'est pas ici la cordillère des Andes. Non, c'est plus bas la cordillère. Ouais, non, non, Costa Rica, c'est au-dessus du Panama. Ouais, ouais, c'est au dessus du Panama. Ouais, c'est ça. C'est plus c'est plus bas, mais heu, on n'est pas t heu, c'est sûr que c'est plus près q heu, que de la France, hein, mais <chuckles> mais j'y suis pas. Non, non, il y a des volcans, par contre, effectivement à l'intérieur des terres. Il y a oui, oui, c'est, heu, c'est une nature, heu, c'est incroyable. Il y a 6 % de la faune mondiale qui est représentée dans ce pays qui fait 10 fois qui est 10 fois plus petit que la France. Donc tu imagines un peu, heu
Ah non? Ah non, Costa Rica, OK. Non, oui, j'ai j'ai c j'ai con j'ai confondu, oui, avec le avec le Chili. Avec le Chili, oui, OK. <chuckles> OK. Oui bah, oui, bien sûr. OK, ouais. OK, ah ouais, ça a l'air d'être beau. OK ouais, c'est vraiment très diversifié.
Ouais, c'est très diversifié et i moi, je j'y suis, heu, enfin le rythme me convient, heu, tu vois le la nuit tombe, heu, tôt, on se lève de bonne heure le matin puisque le le jour se lève de bonne heure. Enfin tout est le rythme reste le même toute l'année aussi et heu et depuis que je suis là-bas, c'est vrai que je ma santé mentale, heu, se porte beaucoup mieux aussi.
Mmh. OK.